อืม ก็ค่อยให้สะดวกสบาย แล้วก็ปลอดภัยด้วยใช่ไหมครับ แบบนี้?
ใช่ค่ะ ปลอดภัยค่ะ แล้วก็ เขาเรียกว่าอะไรอะ คนเขาก็อัธยาศัยดี อย่างเช่น แบบว่าคนขับแท็กซี่ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เราเคยไปโดยไม่มีประสบการณ์ เขาก็บอกว่า "ถ้าเป็นเด็กอะ ให้เรียก ให้เรียกรถจากใน ในรูปแบบเด็ก" เราจะเรียกรถแบบ เออ แบบที่มันเป็นผู้ใหญ่อะไม่ได้ เพราะบางทีอะค่ะรถอะ ถ้าสมมุติเด็กอายุเท่าเนี้ย มันอาจจะต้องมีคาร์ซีตหรือแบบมีความปลอดภัยของเขา อ่า เพราะฉะนั้นเราก็เลยแบบว่า โอเค ถ้าอย่างงั้นเราก็เรียกใหม่ อะไรอย่างเงี้ย ก็อาจจะให้ค่าตอบแทน ให้เขาเป็นแบบค่าเสียเวลาไป
ครับ ครับ อืม อืม ครับ อ๋อ